Ah, justement, alors, <laughs> alors dis, tu n'as jamais eu de problème?
<laughs> Alors si, si, si, si, mais pas parce que je ne portais pas d'équipement de protection, à proprement parler. Des erreurs, heu, simples d'inattentions, heu, de des des petits accidents qui peuvent arriver, heu heu, que ce soit à la forge, mais souvent quand on fait de la forge, heu, on alors, c'est surtout de la coutellerie, on va avoir tendance à ou u usiner aussi nos lames. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est forgée, il faut faire l'émouture, donc ça va être le la géométrie du tranchant donc, on peut le faire à la lime, mais ça prend des heures et des heures, donc on utilise des machines qu'on appelle des backstands qui sont de plus ou moins des grosses ponceuses à bandes ultra puissantes
Si. D'accord, c'est important aussi, ça, hein. Oui. D'accord. Ouais. Qui vont être beaucoup plus rapides.
qui vont être et, beaucoup plus rapides, exactement, et donc du coup, heu, bah, un outil qui tourne à 5 000 tours par minute, par exemple, heu, ça va aller très, très vite donc, heu, autant, on voit la vitesse à laquelle ça mange du métal, on se dit: «Oh, c'est rapide, c'est efficace» et si on met son doigt, c'est la même chose et donc, heu, ça arrive que, des fois, hop! On fait un petit mouvement et on se voilà, on se fasse des bobos ou alors, heu, la chaleur, c'est quelque chose qui est, hem, peu permissif. C'est-à-dire qu'on a tous l'habitude qu'on ne
Faut faire attention. Mmh mh. Oui, mais alors, une main, j'imagine, oui. Oui, d'accord. Ouais. Oui. Tout à fait, il ne faut pas faut pas faire d'erreur, quoi. Mmh mh.
C'est ça, on a l'habitude de voir dans la forge, heu, une voilà, un morceau de métal qui est rouge ou orange, ou jaune, oui, qui extrêmement chaud. Il est à 800-1000°, et cetera, mais un quelque chose qui est à 300° ou même à 400° ne génère pas de lumière, mais il est quand même à 400° et donc il faut
Mmh mh. Mmh mh. D'accord, mais c'est moins c'est moins visible.
C'est invisible, complètement invisible. Donc, heu, c'est à ce moment-là où, heu, ça arrive qu'on on pose sa pièce sur l'enclume avec la pince et heu, voilà, elle est un petit peu mise, heu, de façon bancale et ça tombe et on a le mauvais réflexe de ramasser, heu de rattraper la pièce. Sauf que la pièce est à trois cent degrés
Mmh. C'est invisible, d'accord. Ça peut être dangereux, oui. Eh oui. D'accord, donc tout ça, c'est des choses que tu as que tu as appris, en fait, heu, beh, heu, en faisant quoi, en forgeant. <laughs>
En le faisant, oui. <laughs> En rattrapant les pièces à 300°, aussi. <laughs>
Ah, en ra en les rattrapant, donc en te faisant, bah, en te faisant avoir un petit peu, en fait, quoi.
Heu, oui, bah, les bobos, ça fait partie du métier, on va dire.
Oui, oui, comme dans certains métiers, effectivement, qui sont un petit peu à risques. Beh, écoute, heu, je trouve ça très intéressant, c'était vraiment sympa, heu, de comprendre comment on on f on on devient forgeron en forgeant, finalement.
C'est ça. Ouais, carrément. Ouais, totalement. Beh, c'était super, bah, merci beaucoup.
Merci beaucoup.